อ๋อ ก็คือเปลี่ยนงี้ บรรยากาศไปคาเฟ อะไรงี้ แล้วอย่างเงี้ย พอเรารู้แบบนี้แล้ว พอเวลาที่เราไอเดียตัน ๆ น่ะ เราไปคาเฟทุกครั้งเลยไหมคะ หรือยังไงคะ?
ใช่ อา ก็เรียกได้ว่าคาเฟนั้นเนี่ยนะครับ เหมือนเป็นที่ทำงานหลังที่ 2 เลยอะเนาะ เพราะว่า ค ร เรา เราต้องไปมุมเดิมด้วยนะครับ เพราะเรามีความเชื่อว่า เหมือนแบบว่ามุมเดิมอะไรเดิม อย่างเงี้ย มันเหมือนเป็นมุมทำงานของเราอะ เออ มัน ไอเดียมันจะมาง่าย อืม แล้วก็มาง่ายจริง ๆ นะ ใช่ ๆ
โอ้ ค่ะ อ๋อ เหรอ อืม เหรอคะ? อืม อืม มัน อ๋อ มันจะ ต้อง เป็นมุมนี้ มันจะต้องเป็นมุมนี้ที่ทำให้เราอะเกิดไอเดีย ถ้าเปลี่ยนมุมปุ๊บมันจะไม่เป็นแบบนั้นแล้ว มันจะมี มีที่พิเศษว่างั้นเถอะ อา โอเค อ้าว แล้วอย่างเงี้ยมีบ้างไหมคะที่แบบว่า อ่า เราอาจจะแบบ ตรงเนี้ยมันไม่ว่างแล้วเราไปที่อื่น มันเกิดไอเดียไหมคะ หรือว่าไม่เกิด? เป็นเฉพาะที่เนี่ยเหรอคะ?
จริงครับ อืม ก็ อืม โอ้ มีเหมือนกันนะครับ ก็คือ คือ เรา เราว่ามุมอะ มุม มุมกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวมาก ๆ เลย ถึงแม้ว่าจะอยู่ในร้านเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนมุมอะ คือบางมุมมันมืด ๆ อะไรแบบเนี้ยเนาะ แล้วก็เป็นมุมแบบว่าติดผนังมองเห็นเสา อะไรอย่างเงี้ย มันทำให้แบบ มันไม่ปลอดโปร่งอะนะครับ ไอเดียมันก็จะไม่ค่อยออก เราก็จำได้เลยว่าเนี่ย เราต้องไปนั่งโต๊ะนั้น แล้วมัน มันเป็นโต๊ะ ที่ ไม่ได้นั่งสบายมากนะครับ แต่ว่าเราชอบ เพราะว่าพอนั่งไม่สบายปุ๊บเนี่ย มันเหมือนแบบทำให้เราต้องกระตือรือร้นด้วยนะครับ ก็จำได้มันเป็นเก้าอี้ ต้องนั่งหลังตรงอะครับ คือไม่มี ขา พนักพิง แต่ว่าเราชอบมาก ๆ เลย อือ
ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ เป็นไงคะ? อ๋อ อืม ค่ะ อืม อ้าว เหรอคะ? อืม อ๋อ อย่างงี้นี่เอง อืม อืม อ๋อ มันทำให้เราเหมือนกับ ว่า ขี้เกียจไม่ได้ อะไรประมาณนี้ใช่มั้ยคะ? ต้อง ทั่ง ทำงาน ต้องจริงจัง อา แล้วอย่างงี้ถ้าหากว่าเก้าอี้เนี้ยมันไม่ว่าง แล้วคุณหาทางยังไงคะ? เอ่อ มาวันหลังเอา หรือว่าอะไรยังไงคะ?
อา ใช่ ใช่ โอ้โฮ

เออ อยากรู้หน่อยอะค่ะว่า คุณน่ะค่ะจัดการกับไอเดีย อาการไอเดียตันยังไงบ้างเหรอคะ? ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอะคะ?
โอ้โฮ จริง ๆ ต้องบอกว่า เรื่องแบบเนี้ยเหมือนเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะครับ เรียกได้ว่า ทำงานไป บางทีแบบว่า เรียกได้ว่า 1-2 วันก็เป็นอีกแล้ว อะไรแบบเนี้ยครับ ด้วยความที่แบบว่า ช่วงเนี้ยงานที่ทำมันจะต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ อะไรแบบเนี้ยอะเนาะ แต่เราก็มีวิธีเหมือน กัน ครับ ในการแก้ไขเบื้องต้น ก็คือ เราเนี่ย ด้วยความที่ เอ่อ ของเราออกแบบเสื้อยืด อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ มันต้องใช้ไอเดียเนาะ เราก็จะเปลี่ยนที่ทำงานเลยนะครับ มักจะแบบว่าให้ตัวเราอะไม่รู้สึกคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม ไรอย่างเงี้ย ก็บางทีไปตามสถานที่ธรรมชาติบ้าง อะไรบ้าง อย่างเงี้ยครับ ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับ อืม
อ้อ เหรอคะ? อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ โอเคค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือ อืม คือส่วนใหญ่แล้ว งานที่คุณทำ ก็คือ จะเป็นการออกแบบเสื้อยืด อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ? เอ่อ ไม่ได้มีงานอื่นที่จะต้องใช้ไอเดียอะไรใช่ไหมคะ? ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เท่านั้น
อา ใช่ครับ ใช่ แต่ว่า แต่ว่ายากนะครับ เพราะว่าเหมือนออกแบบเสื้อยืดในช่วงเนี้ย เขาก็ เอ่อ เหมือนตลาดอะ เขาไม่ได้ต้องการแค่แบบลายน่ารัก หรืออะไรสวย ๆ เนี่ยนะครับ เหมือนเขาต้องการแบบอะไรที่เห็นแล้วมันกวน ๆ หรือว่ามีคำพูดอะไร ที่ เหมือนอ่านแล้วมันเป็นมุก เป็นขำ ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยทำให้เราอะต้องหยิบ ใช้ไอเดียมากยิ่งขึ้น อย่างเงี้ยครับ
อืม โอเค ค่ะ อืม อืม อ๋อ อืม อือฮึ อ๋อ เหรอคะ? อืม อย่างนี้นี่เองนะคะ เอ่อ แล้วอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ตลาดของคุณอะค่ะ ที่ ที่ เอ่อ เป็นลูกค้ากลุ่มเป้า อ เป้าหมายเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในไทย หรือว่าต่างประเทศเหรอคะ?
อืม ส่วนใหญ่มันจะเป็นลูกค้าในต่างประเทศอะนะครับ ด้วยความว่า ที่ว่าเว็บ ที่ ลงอะมันเป็นเว็บที่คนไทยส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยเข้า อะไรแบบเนี้ยครับ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างชาติที่แบบตั้ง ใจ จะซื้อเสื้อยืด อะไรแบบนี้เลยครับ อืม
อ๋อ เหรอคะ? อือฮึ อ๋อ